Absolut verständlich, wenn halt so viel passiert oder so viel ansteht und man muss alles irgendwie unter einen Hut bringen und es ist natürlich, äh, nachvollziehbar, und das haben f empfinden viele Menschen so, dass wenn halt so viel ansteht und dann will man noch 'n privates Treffen oder private Unternehmungen, grade auch mit dem Partner, Partnerin, ähm, mit unterbringen, dann löst das automatisch so 'n Druck aus, obwohl man das ja gar nicht möchte, weil halt einfach noch so viele andere Dinge erledigt werden müssen und dann schwebt das vielleicht noch im Hinterkopf mit rum und das ist natürlich das blockiert natürlich so in der Art, wie du's grade halt auch beschrieben hast und wenn du dir dann Listen machst, kann das echt helfen, einfach diesen Überblick zu finden. Ähm, was steht überhaupt noch an? Weil es passiert ja dann doch schon, dass man grad auch so Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so akut wichtig sind, schnell mal vergisst oder aus den Augen verliert und dann sich in dem ungünstigsten Moment daran erinnert: „Oh nein, das steht ja auch noch an. Das muss ich ja auch noch machen. Das habe ich komplett vergessen. Das muss auch bald gemacht werden.“ Ähm, und es kann auch helfen, sich für so Haushalts Haushaltsarbeiten, die anfallen, auch Listen tatsächlich zu machen. Das klingt so 'n bisschen trocken, aber es kann echt helfen, dass man nichts vergisst. Ähm, denn grade über so Wäsche oder irgendwas, was man in der Küche aufräumen muss, das nervt dann ja auch total und wenn man das auf 'ner Liste hat dann, äh, hat man was, was man schnell abhaken kann und dann weiß man danach, es ist auch wirklich alles erledigt, man hat nichts vergessen und es kann auch helfen, wenn du dir irgendeinen Puffer innerhalb der Woche einplanst, wo du sagst: „An in diesem in dieser Lücke mache ich diese Sachen, die da auf dieser Liste stehen.“ Ähm, dann hast du auch da so 'n bisschen mehr Struktur.
Total, ja. <chuckles> Mhm. Ja, total, voll. Also, ich meine auch, was du grade sagst dazu, dass es alles so 'n bisschen, äh, trocken oder bieder vielleicht klingt, nur mit Listen zu arbeiten. Das ist auch, glaube ich, das, was mich da bis jetzt immer so 'n bisschen von abgehalten hat. Aber eigentlich zu sagen: „Okay, es geht ja nicht da also, das ist ja keine Aussage über mich selber, was ich für 'ne Person bin, sondern es ist einfach 'n Werkzeug, ähm, was mir dann mehr Ruhe verschafft.“ Und ob das dann in seiner Form vielleicht trocken ist, ist ja eigentlich vollkommen irrelevant, wenn man, ähm, ja einfach 'nen guten Effekt hat. Also, das Listen-machen, da hast du mich definitiv schon mal von überzeugt, dass es 'n guter Ansatz wär, das mal zu probieren. Ähm, ja, das finde ich schon mal sehr spannend. Die die andere Sache, die ich, glaube ich, auch noch so 'n bisschen lernen muss, ist: Wie mache ich es in der Kommunikation richtig mit meinem Umfeld? Also, dass man auch klarmacht: „Ey, ähm, ich möchte jetzt vielleicht heute nichts unternehmen, obwohl ich dich total gern sehen würde, aber es ist grad einfach too much. Und dadurch, dass ich selber nicht durchatmen kann, wirkt alles irgendwie wie 'ne Aufgabe und dann ist es nicht mehr schön.“ Das sind auch Sachen, die mich so 'n bisschen, ja, äh bisschen zweifeln lassen, wie man da mehr Zeit für sich, äh, bekommt oder die Zeit, die man mit anderen nutzt, dann auch positiv gestaltet.
Mhm. Genau. <chuckles> Mhm.